Ya saya kena ikat pinggang sama bapak, dulu. <laughs> Tapi gini loh tapi begini loh, penyebabnya gini, maksudnya gini loh, ada hal-hal yang memang, apa kan, yang, eee, mungkin lintas generasi ya, mungkin generasi sekarang nggak tahu, Bang, ya nggak, cara sayangnya bapak-bapak kita dulu sama cara sayangnya papi-papi sekarang kan beda cara sayangnya, ya kan. Mhm, kalau bapak-bapak sekarang, eee, sayang sama anak, eee, mungkin ngasih, eee, gadget atau gawai yang terbaru mungkin, itu dia juga bicara sayang ke anak seperti itu.
Oh. <laughs> dicek dicepret gitu. Heeh. Mhm. Heeh. Iya iya. Oh. Ini bapas bapak-bapak sekarang ya, kalau bapak-bapak dulu gimana?
Bapak-bapak sekarang kan, kalau bapak-bapak dulu, sayangnya tuh nggak nunjukin sama anaknya, takutnya kalau anaknya tahu bahwa dia tuh peduli sama dia
Heeh. Sayang.